Oke, selamat pagi Mas, di sini aku pagi nih. <chuckles>
Oke, selamat pagi, Mbak, sama, saya juga di sini pagi. <chuckles>
Oh, sama ya timezone-nya. Oke gimana kabarnya pagi ini Mas? Mumpung masih seger nih ya.
Ya, kabarnya baik nih dengan pagi yang nyaman, tentram, dan juga hening, Mbak.
Alhamdulillah asik. Ya pas banget lagi weekend Mas ya. Jadi <chuckles> bawaannya rileks, tenang, gitu. Oke, eee, gimana nih Mas, eee, mumpung masih fresh pagi, kira-kira ada yang pengen kita bahas gak nih Mas? Mending bahas apa gitu?
Iya, betul sekali. Mhm. Heeh. Pagi ini tuh kita akan bahas, eee, merayakan pencapaian kecil dalam hidup nih Mbak.
Mhm, gimana? Ah, boleh. Boleh boleh boleh, itu kayaknya menarik banget deh buat kita bahas. I betul, gimana gimana? Mungkin, eee, boleh dari aku kali ya. Eee iya jadi, eee, kalau untuk aku pribadi sih untuk pencapaian hal kecil itu kan, eee, aku biasanya nih Mas kalau misalnya bisa bangun tepat waktu nih, nih mumpung pagi nih ya, iya aku ngerasa, eee, dengan, ah, sesimpel aku bisa bangun bahkan kayak, eee, 5 menit atau 3 menit sebelum alarmku itu udah kayak layak dirayakan gitu. <chuckles>
Ya, sangat menarik kayaknya. Boleh, silakan Mbak. Nah, iya iya. Mmm. Ah, betul sekali Mbak. Mhm.
Betul, kalau Mas gimana? Eee, relate jugakah atau ada eee, yang mana nih? Kalau Mas, eee, tim yang mana nih? Untuk weekend dulu deh. Heeh, gimana?
Nah itu, eee, betul sekali sih apa yg dikatakan Mbak gitu kan. Eee, minimal, eee, bangun lebih pagi kali ya, itu merupakan hal yang kecil dan
Mhm, mmm, betul banget. Iya. Iya simpel tapi, eee, itu ya, eee, perlu dirayakan. Heeh heeh.
Betul sekali. Nah setelah bangun pagi itu biasanya membereskan tempat tidur juga itu sangat berpengaruh Mbak, walaupun kecil gitu kan.
Oh. Ih, betul betul. Heeh heeh. Setuju setuju, karena kan memang, eee, aku tua pas banget nih Mas aku juga kebetulan bukan tipikal yang suka beres-beres kamar. Jadi udah mah bangun pagi dan langsung diberesin dengan lipet selimut mungkin ya, agak ditepok-tepok setelah susun bantal, itu malah perlu dirayain juga ya karena itu kan hal yang se sederhana tapi eh, iya ngasih efeknya panjang gitu. Oke oke oke. Nah, eee, mungkin aku jadi pengen tau nih Mas, kayaknya kan kita eee, hal kecil yang perlu kita rayakan ini nampaknya relate banget nih ya di pagi hari pas banget kita bangun tidur dan aktivitas baru mau start aktivitas nih kayak gitu kan ya. Nah, eee, kalau dari Mas pribadi nih, ketika Mas berhasil bangun pagi dan akhirnya, eee, memutuskan untuk beresin kamar gitu ya. Itu, eee, ada s cara tersendiri nggak Mas yang Mas lakukan gitu untuk, eee, merayakan gitu ya, untuk mengapresiasi diri gitu terhadap hal-hal kecil itu, gimana Mas?
Nah, iya. Mmm. Iya iya. Betul sekali, Mbak. <chuckles> Gimana nih? Betul sekali. Iya iya. Mhm. Iya iya.